Tipo i pelati, presente? E li lasciano bollire le ore, ore, ore, ore e diventa una specie di salsa che la accompagnano o ai piatti di carne o la usano per condire la pasta.
Sì. Ah, ho capito. Bello!
Ed è una salsa estiva, perché le cipolle gialle sono estive e quindi si mangia fredda di solito. Mh-mh. Quella mi piace.
Certo. Certo, certo, un po' diciamo come bello. No, i da me, diciamo che, come ti ho detto prima, cioè, si utilizza molto appunto la le le melanzane, piuttosto che, non so, anche i i peperoni, no, e da me per esempio si fa, non so, la la caponata appunto di melanzane, di di peperoni, piuttosto che anche, non so, la parmigiana, che è quella molto molto buona. Ehm, sono il top.
Buonissimo. Sì. Che buona. Eh, solo che è fritta, la parmigiana è <chuckles>
La parmig la parmigiana, allora, la parmigiana, guarda, io, cioè, per esempio, ecco, da me la fa la facciamo nel al forno, ecco nel forno
Bravi, ecco, io avrei bisogno di sapere come la fate. <chuckles>
All ah, ma, guarda, io, diciamo, me mettiamo tutto in, appunto, in in 'na te in una teglia, ehm, a strati, appunto, melanzane, salsa di pomodoro
Li fai a stran stratino di meran melanzane, pomodoro e mozzarella?
mozzare sì, uhm, oppure, per esempio, parmigiano o, piuttosto, anche il, mhmm, pecorino. Ecco, un po' a a a fette, a strati e poi nel forno. Basta, questo.
Okay. Okay. Okay. Beh, mi piace. Oggi provo a farla. Eh, dopo vado a far la spesa e prendo le melanzane perché voglio provare. <chuckles>
<chuckles> Certo, però certe volte <chuckles> Ecco, però, uhm, uhm, che che tu mi hai detto, diciamo, nella t che è fritta. Certe volte, però, andiamo anche a utilizzare le melanzane fritte, per esempio, melanzane fritte, e poi nel forno, sempre.
Eh. Eh, beh. Quando è fritta è più buona.

E quella è la mortadella.
No, si chiama Bologna, non ha niente a che vedere con la mortadella, cioè. proprio non non le somiglia nemmeno, hai capito? Quindi per me è stato un colpo al cuore. <chuckles> cioè
Dovrebbe È è tutt'altro tutt'altro che mortadella. <sniffs> <sniffs> Allora, si dice che o ogni monto è paese, no, però giustamente ecco è un po'
Sì, però hai capito? Qui trovi il prosciutto, trovi la burrata, trovi tutto, capito? Ho detto: "Vabbè, la mortadella ci sarà, no?" C'è il salame, c'è c'è qualunque cosa, il feta greco.
Certo. Ci sarà. Guarda caso vorrei ritrovare quella mortadella e invece non c'era. <chuckles>
No, ma è stato è stato un tuffo al cuore. Cioè io, adesso non vedo l'ora di rientra a Bologna, per mangiare un panino alla mortadella, ma possibile? <chuckles>
Mamma certo. La mortadella? <chuckles> Eh, devi devi attendere ecco. <chuckles>
Esat attendere, prego. Ascolta, ma ci sono degli ingredienti, o dei piatti che sono simboli, proprio della città, o della cultura tua?
Allora guarda, allora d uhm, sì diciamo che, ehm, sì, ci sono dei piatti, ingredienti, più che altro ecco, ingredienti che allora da da da me, ecco, soprattutto per esempio spezie, piuttosto che, non so, anche ehm, da me si utilizza, per esempio, molto da d in Sicilia, ecco, ha ho ho per esempio le arance, che molti per esempio utilizzano in insalate, in dolci, in succhi. Ehm, uhm, vabbè il pis allora penso che qua, d d le cose che vanno è l'ins l'arancia, l'arancia rossa, l'arancia il pistacchio che può essere, magari, quello di, non so, di Bronte, pistacchio normale. Ehm, le m le melanzane si vedono mo da molte diciamo, in molte ricette, per esempio, non so, anche la pasta alla Norma, c caponata, parmigiana. Ehm, quindi ecco la ricotta, la ricotta è un altro pesce un'altra mhmm, <tsk> ingrediente che si utilizza. E e penso anche il pesce, sì, il pesce pure, che siccome è b baciata dalla dal mare bagnata dal mare, ecco si uhm, anche il pesce.
Ah, sì. Sì. Sì. Sì. Ah, sì, vero. Sì, è vero, è vero. Ah sì, vero. Sì, eh. E beh, ma in generale forse tutti gli agrumi.
Gli a tutti gli agru penso, <sniffs> allora ma ma sì guarda, penso penso di sì, di, uhm, ar arancia e limoni, sì.
No? Anche i limoni. Ehm, mi viene in mente la granita al limone. <chuckles>
Certo, certo, certo. Sì diciamo che, mhmm, gli agrumi vanno sono per vanno per la maggiore, no, <chuckles> è vero.
Eh sì. Eh sì. Guarda, io ti dico nella nella zona, mhmm, di Bologna, le cose forti ovviamente sono vengono dalla lavorazione del maiale
Mh.
e quindi tutto quello che è salsicce, mortadella, prosciutto, salame, uhm, salsiccia passa, la salsiccia passa giù di testa. <chuckles> Sì, <chuckles> allora è un salame fatto con praticamente il il prosciutto.
Certo. Ah. La salsiccia passa, che cosa sarebbe?